Ah bello. E come mai, ehm, chi chi mhmm, avevi questi orecchini?
Fatti Ma, ehm, guarda, li ho trovati li ho trovati in un mercatino, co e sono fatti con dei turchesi piccolissimi e delle piume molto lunghe e sottili, e sono davvero carini sì, quindi ho trovato questa ragazza che è nativa, che fa questi gioielli un po' particolari, fa anche degli anelli fatti a mano, cose un un un po' strane che però a me piacciono molto e quindi
E com'erano fatti? Ah wo Ma in un viaggio che hai fatto all'estero? Quindi
Uhm, no, vivo all'estero, quindi è abbastanza semplice. Ehm, poi ti dico, uhm, una sorta di abito-kimono di lino, adottato dalla cultura Maya messicana, perché ci so sì.
Ah, ho capito. Bello, sì. Là usano molto queste camicie bianche, leggerine.
Ti sembran dei kaftani. Esatto, sembran dei kaftani senza bottoni, con le maniche a kimono e poi hanno una specie di uhm, come la posso chiamare, una specie di cintura, ehm, di cotone intrecciato, che poi si utilizza proprio a mo' di cintura ecco, è una specie, di ci ma non è una vera cintura. Ehm
Ah. Però la cintura è colorata, vero? Che ci si può sbizzarrire. Ah, è sempre bianca?
No, no, quelle quelle le fanno, ehm, nella zona di Wahaka, fanno queste camicie, che sono bianche con tutti questi fiori ricamati e fanno anche queste cinture ricamate, coloratissime.
Ah, meraviglioso.
Ehm, a anche lì anche lì ho ho preso ovviamente una camicia, perché mi piaceva tantissimo. Ehm, poi anche i braccia sai quei bracciali che facevano una volta negli anni '70 di perline? Ehm, li fanno li fanno molto grandi.
S sì, un macramè tipo? Stile macramè? No.
Sì, sì, più o meno, e li fanno molto grandi tipo kaff, quindi fai conto una decina di centimetri di altezza. Sempre sì, li fanno bellissimi, fan delle cose splendide. Quindi sì, ti dico ogni tanto, secondo me, un pezzo che viene da un'altra cultura è bellissimo, cioè sta bene in mezzo all'abbigliamento normale.
Ah però. Chissà che lavoro che c'è dietro a una cosa del gene